Bạn ơi, dạo này mình, ừm, dạo này mình áp lực quá à. Thì thực ra là như thế này, ừm, đợt vừa rồi là tầm tháng 6 là mình về quê ha. Đấy, mà á là để mình chia sẻ cho, mình cãi nhau với anh trai mình vì cái lý do như này. Anh trai mình học, ờ, đại học ha, học đại học, ừm, học đâu Cao đẳng FPT. Đó, là học 3 năm, đúng không? Mà họ nói chung là học Cao đẳng FPT thì nó tốn rất là nhiều tiền, mà bố mẹ mình á, chi trả trong cái khoảng 3 năm đó rồi, xong rồi mua cho anh mình xe máy này, xong rồi máy ảnh này, trời ơi, mua quá nhiều đồ luôn, xong rồi tự nhiên là, a, ờ, t tầm đầu tháng 5 này đây, đầu tháng 5 này tự nhiên anh mình báo là mắc nợ. Ê, ôi giời ơi! Xong rồi lại còn báo cùng với đấy là con không có bằng, tại vì con không học. Thế là trời ơi nhà mình á, ờ, rối rít hết cả lên! Đấy, là phải trả nợ, ừm đúng rồi! Đấy, phải trả hết nợ này, cũng như là cũng bất ngờ vì, ôi, t thời gian qua là anh mình cứ ăn chơi ấy bạn. Ấy, mà, ừ, mình cãi nhau với anh mình cái lý do như này này. Ờ, anh mình thì hay dạy đời mình lắm, thực sự là như thế chắc là cậy là lớn tuổi hơn mình.
Ơi, mình nghe nè. Ừm. Ừm! Ừm, nợ luôn á? Ừm. Ừm, kiểu như hay nói đạo lý, đúng hông?
Đúng rồi, hay nói đạo lý, mà á hơn mình có 2 tuổi à, hơn mình có 2 tuổi chứ mấy, ừm, mình không biết là trải đời được bao nhiêu nhưng mà, kiểu, à, áp đặt suy nghĩ lên mình lắm. Thế là nhiều khi, ờ, cái chuyện đấy xảy ra nữa thế là đợt tháng 6 mình về quê thì hai anh em cãi nhau rất là lớn, thế là bố mẹ cũng buồn. Đúng rồi, trời ơi, bạn có có cách nào để mình có thể bớt lo lắng, chứ không hiện tại cũng cũng gần, ờ, nửa năm rồi đấy, mà hai anh em mình chưa nói chuyện lại bạn ạ.
<chuckles> Mình hiểu nè. Ôi, cãi nhau to luôn. À! Rồi, trước khi mà có những cái chia sẻ cũng như là lời khuyên nào dành cho bạn á thì mình cũng có một vài cái câu hỏi để mà làm rõ hơn cái tình huống của bạn nha. Thì như bạn có kể á là khi mà bạn về quê là bạn, ờ, phát sinh là cãi nhau với anh trai, vậy thì hổng biết á là, ờ, có phải là bạn thì ở thành phố lớn, còn anh trai thì ở chung với ba mẹ ở dưới quê hông? Hay là như thế nào, bạn có thể kể, ơ, ờ, chi tiết ra hơn một xíu và cái cuộc cãi vã đó nó đã, ơ, cách đây bao lâu rồi á bạn?
Ừm. Thì thực ra là ấy, mình đang học đại học ở trên Hà Nội. Ừ. Đúng rồi. Còn anh trai mình ấy thì mình là quê ở miền Trung ấy, cho nên anh trai mình là đi học ở Đà Nẵng. Ờ, FPT ở Đà Nẵng, thế hai nói chung là hai t hai nơi khác nhau. Ơ, là mình không ng không biết là anh ấy trải qua những gì, cũng như là, ờm, mà anh ấy cũng không biết mình trải qua những gì, ờ, cho nên là nhiều khi cũng hay nói qua nói lại, ừm, hai bên nó khác nhau. Ừ.
Ừm, bạn ở Hà Nội nè. Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm, mình hiểu nè. Vậy thì hổng biết là sau cái sự việc, ừm, cãi nhau to đó đó, bạn hiện tại á là đang trải qua những cái cảm xúc như thế nào? Chẳng hạn như là bạn, ờ, lo lắng, bạn căng thẳng nè, và bạn cũng, ơ, gọi là, giận anh trai nữa, và bạn cũng, gọi là, lo lắng là anh trai sẽ lặp lại những cái thói thư thật xấu hay là bạn cũng có, gọi là, chút áy náy và muốn làm lành lại với anh trai á bạn?
Ồ, thì những cái mà bạn nói ấy mình đều có luôn. Hiện tại bây giờ mình rối bù lên hết cả lên ấy, mình không biết là mình mình mình, ờ, đang suy nghĩ những gì nữa. Mà á, như này là mẹ mình cũng rất là buồn, và trong cái thời gian này ấy, ừm, cũng v đợt vừa rồi mẹ mình cũng lập một cái nhóm chung để anh em bào nói chuyện với nhau. Thế là cho dù mà mẹ lập nhóm chung, mà có mẹ ở đấy thì anh trai với mình cũng cãi nhau ở trong đó. Mình biết là ừ, mình biết là cái vấn đề đấy là mẹ mình buồn, nhưng mà mình thực sự là mình rất là bực mình. Đấy, thì mình không thể nào mà mà á, ờ, nói chuyện nhẹ nhàng được. Hơn nữa là mình cũng mong đương nhiên, là anh trai mình mà, mình cũng mong muốn là có thể nà có thể là á, ờ, hòa thuận một chút để bố mẹ mình đỡ lo ấy, đấy bạn ạ.
Ừm. Ừm. Ờ, cãi nhau online luôn. Mình hiểu, mình hiểu nè. Ừm. Mình hiểu nè. Ừm, vậy thì hiện tại á là bạn đang mong muốn điều gì nhất? Chẳng hạn như là muốn, ờ, làm lành lại nè, nói chuyện lại với anh trai nè, hay là bạn chỉ muốn là, ờ, bớt bớt căng thẳng lại thôi? Và hông có muốn, gọi là, ờ, những cái bất đồng nó xảy ra nữa á bạn?
Ừm. Ờ, thực sự là mình cái điều đầu tiên mà mình mong muốn là anh trai mình đừng có áp đặt suy nghĩ lên mình nữa, đó, thì tại vì mỗi người mỗi trải nghiệm khác nhau mà. Rồi, hơn nữa là mình cũng mong muốn, ờ, hai anh em mình có thể làm lành này, và, ờ, thời gian tới, anh trai mình cũng có thể, ờ, có một cái công việc tốt, cũng như là bù đắp lại những cái gì mà anh anh trai mình gây ra ấy. Chứ bây giờ ch ở trong gia đình ai cũng lo lắng cả bạn ạ.
Ừm. Ừm. Mình hiểu nè, mình hiểu nè, ờ, trong gia đình á, thì có anh trai, em gái và cũng như bạn chia sẻ là cũng đã, gọi là, học cũng xong rồi, cũng đã đến tuổi, gọi là, ờ, đi làm kiếm tiền rồi, đúng hông? Cũng phải, ờ, có gia đình, có trách nhiệm với lại gia đình, cũng như là, ờ, nếu mà không phụng dưỡng được cha mẹ á, thì cũng ít nhất là không có làm cái gì mà phiền lòng gia đình, đúng hông nè bạn? Đó. Ừm, mình hoàn toàn hiểu nè và bạn đang ở trong một cái tình huống mà nó cũng hơi gọi là, ờ, gọi là, khó xử đó, cãi nhau với anh trai nè và phải đối diện với cái chuyện là anh ấy ăn chơi rồi nợ nần và thường xuyên nổi cáu với gia đình nữa, thì những cái cảm giác lo lắng và bất an hay mệt mỏi mà bạn đang trải qua á, là hoàn toàn dễ hiểu bạn nha. Ừm. Thì trước tiên là bạn mình an ủi bạn một chút xíu nè, thì, ừm, đôi khi á, là những cái mâu mâu thuẫn ở trong gia đình á, nó không có nghĩa là cái tình cảm anh em biến mất đâu bạn, đôi khi nó chỉ là cái lời cảnh báo là, ờm, cái tình huống này nó đang, gọi là, báo động rồi đó và từ từ từng bước một thì mình dần dần tìm những cái hướng đi phù hợp để mà ờ, ừm, gọi là, xử trí trong cái tình huống này bạn ha và bạn, ờ, không nhất thiết là quá áp lực là, ờ, phải đùng một cái là phải làm lành với anh trai liền và cái mối quan hệ nó phải tốt đẹp liền, đó, từng bước thôi nha bạn. Ừm. Đầu
Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đấy. Ừm, thế hả bạn? Ừm, mình hiểu. Ồ, thế là có nghĩa là hiện tại bây giờ thì mình cũng nên bình tĩnh lại và xác xác định xem là cái cảm xúc hiện tại của mình như thế nào và cái mong muốn như thế nào đúng không bạn?
Đúng rồi đó bạn. Ừm, đúng rồi. Ừm, đầu tiên á, là có thể là, ừm, cái cảm xúc của bạn nó còn đang rất là bối rối và căng thẳng nè thì mà bạn có thể áp dụng một vài cái, ờ, tip nhỏ sau để mà giảm căng thẳng nha. Chẳng hạn như là bạn hít thở chậm thôi và bạn thiền đó, mỗi ngày, ờ, bạn cố gắng là sắp xếp là từ 5 tới 10 phút thiền, bạn có thể áp dụng là thiền nằm thôi cũng được. Bạn, ờ, nằm trên giường trước khi ngủ nè, hít vô cỡ 3 nhịp rồi thở ra năm ba nhịp rồi đều, đều, đều vậy đó. Bạn có thể làm trong 5 phút hoặc là 10 phút tùy vào cái, ờ, thời gian của bạn nè. Thì cái biện pháp thiền nằm này á, nó vừa làm giảm căng thẳng, giảm stress mà nó cũng giúp bạn dễ ngủ hơn nữa đó. Ngoài ra á, thì cái việc là viết nhật ký nè, viết xuống những cái điều mà làm bạn khó chịu nhất để mà, gọi là, là một cái nơi xả ra của tâm trí bạn vậy đó. Bạn sẽ viết là, ờ, giống như là, ờ: "Hôm nay là tôi có cái việc rất là bực mình với anh trai, tại vì anh trai đã" ờ, như thế nào đó, như thế nào đó. Bạn gạch đầu dòng ra rồi bạn sẽ ghi là, ờ: "Tôi muốn" gì đó, chẳng hạn như là "Tôi muốn là anh trai tôi sẽ không có như vậy nữa, tôi muốn là, ờ, mối quan hệ với anh trai sẽ được cải thiện nè" đó. Ngoài ra á, thì bạn cũng có thêm một cái mục là, ờ, tự soi chiếu lại bản thân mình đó bạn, tại vì đôi khi á, là trong cái cuộc cãi vả đó thì, ờ, mình không nói là ai đúng ai sai nhưng mà mình cũng sẽ đôi khi là hơi cao giọng một xíu hay như thế nào đó, làm cho hai bên, ơ, gọi là, hiểu nhầm nhau đó. Thì bạn cũng có thể, ờ, ghi thêm chỗ này là, ờ, chẳng hạn như là khi mà cãi nhau á, thì tôi đã, ờ, cư xử nha thế nào đó để mà bạn nhìn cái vấn đề nó được rõ ràng hơn để mà, ừm, có cách để xử lý trong tương lai đó bạn. Bạn thấy cái, ờ những cài những cái ý nãy giờ có ô kê với bạn hông?
Ừm. Ừm. Thế á? À, mình hiểu rồi nha. Ồ, mình thấy những cái cách của bạn nó cũng rất là dễ làm, mà vừa cụ thể nữa. Đó. Ờ, đúng thật là chắc là có lẽ là khi mà mình ngồi lại hít thở hít thở, đó, nhiều như thế và cũng bình tĩnh lại để, nói chung là, chuyển hướng cái suy nghĩ của mình đi, đúng không? Chứ không á, ừ, bây giờ mình cứ, ờ, bối rối này, xong rồi lo lắng áp lực nhiều cái thì mình cảm thấy là, ừm, những cái dòng suy nghĩ nó cứ ào ào liên tục, mình không biết là chấn chỉnh bản thân lại như thế nào ấy. Chắc là cái biện pháp hít thở ừm, biện pháp hít thở đấy là cũng là một cách mình sẽ áp dụng thôi. Ừm, rất là hay nha.
Ừm. Ừm. Ừm, mình chậm lại chút nè. Ừm. Ừm. Ngoài ra á, thì, ờ, ừm, khi mà trong tương lai á, bạn có một cái dịp nào đó về quê á, thì bạn có và gặp lại anh trai của mình á, thì bạn có thể, ơ, lên kế hoạch để mà, ờ, trò chuyện lại với anh trai. Nếu như mà muốn, gọi là, ờ, cùng nhau, ơ, giải quyết cái mâu thuẫn đó để mà anh em hiểu nhau hơn nè, đó, thì bạn, ờ, chỉ nên nói chuyện khi mà anh trai bạn đang, ơ, bình tĩnh, gọi là, thư giãn đó, và đang không có chịu một cái áp lực tiền bạc hay là đang, ơ, nóng nảy nào nè. Ngoài ra á, thì, ờ, bạn có thể dùng những cái câu như là, ờ, "Em cảm thấy là như thế nào đó" hoặc là "Em lo cho anh vì gì, gì, gì đó." Thay vì những cái câu công kích là, ờ, "Tại sao anh lại như thế này, như thế kia", thì nó, kiểu, mang cái tính là hơi công kích á, thì mình dùng những cái từ ngữ nhẹ nhàng thôi. Ừm, ngoài ra á, ừm, thì bạn cũng, ơ, đặt những cái, ơ, ranh giới ranh giới rõ ràng. Chẳng hạn như là, ờ, những cái đồ của bạn, những cái tài sản của bạn thì không có để cho anh ấy đụng vào, để mà, ờ, anh ấy không có tự tiện lấy đồ trong nhà, hoặc là lấy những cái đồ của bạn mang đi, ờ, bán hoặc là, ờ, vay nợ nữa, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân của bạn đó.
Thế à? Ồ! Đúng thật. Chắc là á, thời gian sắp tới mình cũng sẽ lựa chọn những cái, ưm, khoảng thời gian nào, cũng như là cái lúc nào mà hai anh em mình có thể bình tĩnh, cũng như là á ờ, tại vì mình cũng mong muốn là hai anh em mình hòa thuận mà, đương nhiên là cái mà vấn đề mình mình lo lắng ấy là sợ bố mẹ mình buồn. Đó. Ừ, bây giờ á, bố mẹ cũng đã làm lụng vất vả để cho hai anh em mình đi học rồi mà bây giờ á, hai đứa, ờ, trong nhà mà cãi nhau như thế thì người buồn chỉ có bố mẹ thôi, mình hiểu như thế mà, chắc là mình cũng sẽ cố gắng, à, nói chuyện như thế nào cho nó hợp lý, cũng như là áp dụng những cái mà bạn vừa chia sẻ mình nó cũng rất là tốt đấy.
Ừm. Đúng. Ừm. Thì qua những cái gì mà trao đổi nãy giờ á, mình có thể nhận thấy là bạn đang rất là cố gắng để mà giữ hòa khí nè, với anh trai nè, để bảo vệ gia đình nè, điều đó cho thấy là bạn là một người rất là có trách nhiệm và biết nghĩ cho người khác đó nha, tại vì muốn làm lành cho nên là mới mới tìm cách mà, đúng hông? Chứ nếu như mà, ờ, ừm, cứ để, ơ, tình cảm anh em nguội lạnh thì cũng đâu có cần phải đắn đo suy nghĩ, cũng đâu có cần phải, ơ, rối bời là, ờ, làm sao để mà giải quyết cái tình huống này đâu, đúng hông? Nhưng mà bạn cũng hoàn toàn là có quyền mệt nha bạn, có nghĩa là bạn vẫn tôn trọng những cái, ơ, cảm xúc cá nhân của bạn nè, lo lắng là thiệt nè, bối rối là thiệt và cảm thấy áp lực vì cái cuộc cãi vã đó cũng là thiệt luôn. Cho nên là bạn có thể lùi lại một xíu nè và, ờ, trước tiên á là vẫn là bảo vệ cái quyền, gọi là, an toàn về tinh thần của bạn trước, ừm, công nhận những cái cảm xúc của bạn nè và những cái, ờ, cảm xúc mà bạn trải qua đó, nó không hề là làm quá đâu nha bạn. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ồ. Mình thực sự ấy là đôi khi là mình cũng cảm thấy vấn đề là nằm ở mình đấy, chứ không phải là nằm vấn đề ở đâu cả. Nhưng mà đúng thật là khi mà cái những cái đó nó xảy ra nó quá đột ngột đi, thì mình cảm thấy nó rất là bất ngờ, không chỉ là riêng bố mẹ mình đâu bạn ạ. Ừ, bạn nói thì nó cũng rất là đúng với cái hiện trạng bây giờ mà mình gặp phải luôn ấy. Ờ, mình cũng đang rất mệt mà, bây giờ mà m bắt mình, a, phải là á, ờ, cố gắng cố gắng quá thì mình cảm thấy là nó không không rất là khó. Ừm, ừm. Ờ, chắc là thời gian tới mình cũng sẽ từ từ, à, xem lại cái cảm xúc của mình nó điều chỉnh ở đâu, cũng như là á, ờ, chắc là cũng có s thể là tâm sự với bố mẹ bạn nhỉ, tâm sự những ừm, tâm sự những cái ừm, đấy thì mình thì cảm ơn bạn rất là nhiều nha. À, khi mà mình chia sẻ với bạn ấy thì mình cảm thấy, ờ, lòng mình nhẹ nhõm lắm. Cảm ơn bạn nha!
Ừm. Ừm, cứ từ từ thôi nè. Ừm. Đúng rồi đó bạn, từ từ thôi. Ừm, từng bước một thôi. Ừm, mình hy vọng Ừm, cám ơn bạn vì buổi trò chuyện hôm nay luôn nha! Chào bạn nè, bye bye!